Olá, eu tô procurando você, né. Porque no fim do ano, né. Tá chegando as festas, né. O Natal tá aí do lado já, mas eu gosto, assim Não vou nem falar do Natal, né, mais do Ano Novo, né. Eh, eu gosto de um momento tranquilo, sabe? Eu gosto de tá num lugar onde eu posso caminhar, né, que eu possa aproveitar do dia, né, se tiver sol ainda melhor. Mas, a galera gosta de festa, né.
Uhum. Uhum. Sim, é verdade, é verdade. Então você era essa a pergunta que eu ia fazer até, você curte o na o Ano Novo de uma forma diferente de da maioria, acho, que das pessoas, né. As pessoas usam muito o Ano Novo pra pra festa, pra ir pra a praia. É, mas pra praia, com fogos de artifício, né? Depende do país também, né? Você vai passar em que local o seu Ano Novo?
Eu vou passar na França, né. É é exatamente, quando eu estava no Brasil, né. Eu sempre passava o Ano Novo na praia, numa ilha que não tinha nada assim, eram várias praias nessa ilha, né. E a que eu gostava de ir, era assim, uma praia de 3 quilômetros ba praticamente virgem, né. Que só tinha direito a ter 2 campings que não podia ter muita gente também acampado.
Uhum. Uhum. Uhum. Olha. Entendi. Então você realmente gosta dessa coisa de, eh, passar mais não digo reclusa, porque você não está reclusa, né? Você tá, eh, na natureza e tudo mais, mas mais sozinha mesmo. Você ia sozinha ou você ia acompanhada?
Nã olha, hum a primeira vez, né, f fui eu e uma amiga minha, e uns amigos dela do trabalho. Mas foi tão legal, tão legal, porque assim, eh <clears throat> como é que eu posso te dizer? Você também faz a festa, mas ao mesmo tempo, né, você tá, eh, aproveitando do dia, você está andando na natureza. Se você bebeu alguma coisa a mais, porque fez a festa, no dia d seguinte você entra no mar, você nada, você anda, entendeu? Então, eu não sei
Uhum. Uhum, você se conecta com a natureza, né? Isso é importante para você. Você, eh, não quer só ficar naquela festa de, eh, daquela montoeira de gente, né? A sua festa é um estilo diferente, mas não deixa de ser festa, não é?
É. É, exatamente. Mas do, eh, por exemplo, o pessoal aqui gosta de comer pra caramba. Eu também gosto de comer, mas imagina que no Natal você já vai se empanturrar, depois do Natal você vai ficar se empanturrando, né? Então, eh, at eu gosto de comer, mas
Uhum. Uhum. Nossa, é verdade.
eh, nem nem tanto, entendeu? Pre eu preferia como no Brasil, que a gente fazia um peixe assado, né? Com bastante frutas.
Ah, é umas coisas mais mais leves, né? Você diz.
Uhum.
E e me diz uma coisa. Você vai passar então na França, você já sabe em que local você vai passar ou você tá ainda escolhendo qual vai ser o lugar e o as pessoas com quem você vai passar?
Olha, eh, o amigo do meu marido convidou a gente pra passar com ele na casa dele, com os amigos dele. Mas eu também tenho uma amiga minha que convidou a gente pra passar na casa dela e eu adoro essa amiga, eh, não que eu não gosto de um amigo do meu marido. Ele é legal também.
Uhum. Nossa! Ah. Uhum.
Né. Mas ela, eu não sei, ela é mais autêntica. Você entendeu? Eu me identifico mais com ela. É.
E é sua amiga, né. Eu acho que você provavelmente tá tendendo mais a ir para o lado dela, porque é a sua amiga, né? Você tem um uma um relacionamento mais próximo com ela do que com o amigo do seu marido, não é?
Nem no olha, não é só isso. Eu acho a pessoa. Olha só. Eh, eu acho que ela é a francesa que eu conheço que eu tô em um temperamento mais brasileiro natural. Do que eu já vi, porque ela ela não está nem aí. Ela fala as coisas que ela pensa, entendeu. Ela gosta da música que ela gosta. Ela veste a roupa que ela quer, não tem nenhuma frescura.
Eh. <laughs> Ai, que legal. Uhum. Hum. Entendi. E ela e ela, pelo jeito, então é mais expansiva também, não é.
É, não, mas se você vê ela pela primeira vez, às vezes pensa que ela é tímida, né, ela lá com aquele óculos assim fundo, né, toda mamãe.
Uhum. É. Aham.
Mas aí você começa a sair com ela, conhecê-la, aí pronto.
Ela tem então ela ela é daquelas pessoas que só depois de realmente conhecer a pessoa que ela é libera, não é, ela deixa mais a a a personalidade dela mais aflorada, não é?
É isso mesmo. Quando eu vi ela a primeira vez, assim, eu ia levar a minha filha na na ma no maternal, numa é uma colégio maternal, né, que a gente fala, escola maternal. Então, eu ia levar e aí eu via ela, né, com o filho dela, que eles eram da mesma classe, e ela era certinha, né, olhava pra a frente ia, né, depois que eu conheci, falei: "Olha, é completamente diferente do que eu imaginei".
Aham. Sim, sim, sim. Aham. Uhum. Entendi. Como a gente não pode julgar um livro pela capa, não é verdade.
Com certeza, falou tudo.
Ah, que legal. Então eh, pelo que eu entendi, você precisa de ajuda pra decidir se você vai pra casa do amigo do seu marido ou pra casa da sua amiga. E aí, na verdade, você você, seu marido, e seu filho. Pelo que eu entendi que você levava seu filho para o maternal, não é? É 1 filho só?
É. A minha filha. É 1 filha.
1 filha que legal, então, eh, e aí, você voc quem vai realmente decidir ou vocês vão decidir juntos ou é uma decisão que você vai vai, eh, você vai ter essa decisão e depois comunicar ao resto da família?
Não, na verdade, assim, eu já falei com ele, né? Eu falei: "Olha, eu prefiro mais na na casa da minha amiga, né?" Justamente pelo aquilo que eu estava te falando também no início da conversa, ela mora numa casa, eh, que é perto da natureza, e mesmo na casa dela, justamente por ela estar mais próxima da natureza e não do centro. Ela tem, assim, um quintal, que é um jardim gigante assim para uma casa. Quero dizer, né?
Hum. Uhum. Uhum. Ah, eu Uhum. Ai que legal. Aham, então e e aí então vocês vocês vão você na verdade, não é, é conciliaria, não é essa coisa de passar, eh, não na multidão, não é. Uma coisa mais entre amigos, uma coisa mais, eh, mais, eh, Como é que a gente diz?
E, assim, a gente aproveita também. Uhum. Próxima da natureza?
E também próxima da natureza, né. Mas eu queria dizer assim, mas, hã, entre amigos mesmo, né. Uma coisa mais privada, assim, né não não na a no monte de gente, aquela coisa de ir pra rua ou c como no Brasil, ir pra praia, né. Que na praia, nossa, dependendo da praia que você vai, é de, assim, milhões de pessoas, né, na praia, junto com você.
Ah! É não, coitada da praia, né? No dia seguinte, só tem garrafa de champanhe espalhada, né?
Ah, não é? Que coisa triste que é, né? Não só a garrafa de champanhe, tudo, né? Tudo porque
Tudo, as bombas não b como a gente fala? Os fogos, né? Aqueles rojões, isso.
os fogos os fogos e exato. É, hoje em dia, como, eh, o os as prefeituras, né. Elas acabam fazendo uma sessão de fogos de artifício, isso diminuiu um pouco. Ainda bem, né. Porque geralmente as pessoas usavam aqueles rojões que só fazem barulho e não fazem nenhum efeito visual muito bonito, né. Então
E que são perigosos também, né, às vezes. Se a pessoa não sabe usar
nossa! Quantas pessoas quantas pessoas perdem as mãos, os dedos, né, por causa desses fogos. Então essa pelo menos é uma parte boa.
É, né? E que às vezes os fogos também pode acertar alguém, né? Tem muitos casos assim também.
Exato! Porque se você se você ainda vai vai, eh, se ferir, não é com a sua burrice, <laughs> tudo bem, né? Mas agora você ferir outra pessoa é já é um pouquinho demais, né. A gente exato.
É inconsequência, né. São pessoas que nem pensam nas consequências, né.
Exatamente. Então, eu até entendo você não querer realmente estar nessa muvuca assim, né, nessa multidão, porque tem alguns riscos mesmo, né. E você tendo uma-u uma filha agora, né, tem que realmente pensar nas consequências de outras pessoas, porque é uma fase é uma época do ano que as pessoas bebem um pouco mais, né, e e realmente tem umas alguns riscos, né.
Com certeza eu assim além disso, né. Além de pensar na minha filha e tudo, eu acho que quando você tá num lugar mais calmo, né. Você aproveita mais, porque você sente o tempo passar. Não tem aquela energia assim, é, dinâmica, né. Que tem na cidade, aquela coisa, assim, que ferve é uma coisa assim que você consegue, né, respirar tranquila, e é preciso, né. É, você precisa sentir o tempo passar. Você precisa sentir as horas, né. Quando você acorda quando é 8, quando é 9, quando é 10, né? Co eu tenho a sensação de quando eu ainda estou na cidade, é a o tempo passa muito rápido. É como se eu acordei às 8. Quando eu olho são meio-dia, eu pensei 2 vezes são 16h. Quando eu vi, acabou o dia.
Ah. Uhum. Uhum. Sem dúvida. Uhum. É verdade, é verdade. E isso que você falou, né. De de sentir o tempo passando é muito importante nessa nessa no final do ano, né. Porque é uma passagem que a gente faz, né. Tem que ter um rito, né, de passagem, você realmente, eh, aproveitar esses dias para recarregar a bateria, né. Pra para um ano novo que vem aí. Então é muito importante mesmo isso que você disse, né. Você ir para um local que você sinta o tempo passando, que você, é, veja que você realmente está descansando e não só vivendo rapidamente, né. Essa fase que é é tão importante para carregar as baterias.
Ah, é isso mesmo, é assim que tem que ser, né, eu concordo com você. E é isso, assim, então como eu estava te dizendo, o meu problema, né, é como é que eu vou fazer. Porque como o o primeiro que convidou foi o amigo, <laughs> não foi a amiga, não sei o que falar para o meu marido.
Hum, entendi. Mas o seu marido já já disse que iria para o pra casa do amigo ou ainda não?
Então, não, meu marido ele quer ir na casa do amigo, mas ele escreveu uma mensagem para o amigo, né, pra confirmar. E o amigo não confirmou ainda.
Ah, ele quer. Ah, ele não confirmou. Puxa vida, então
Meu marido ele mandou acho que ontem, então né também
Ainda dá tempo. Puxa vida, é realmente uma situação difícil, não é? Você acha que se você pedir com jeitinho assim para o seu marido, ele mudaria de ideia?
é, acho. Ah eu vou tentar. <clicks tongue>
Explicando, né. Olha tudo o que você me explicou aqui agora, de você gostar da natureza, de você, eh, estar no momento, assim, também que seria perto de amigos, como estaria lá, não é? Mas de estar mais próximo da natureza, talvez seja um bom argumento aí pra você ganhar esse esse "sim" do seu marido, né.
É verdade, olha só, não tinha pensado nisso, né, falei pra você mas não pensei em falar: "Bom, eu vou fazer isso então."
É, às vezes, quando a gente fala em voz alta, não é, eh, acaba tendo insights que a gente não tem só quando a gente pensa, né, em algo. Então, que bom que a g que eu pude te ajudar, que você pôde externar, eh, essas suas ideias e te trazer alguns insights, né? Fico feliz por isso.
Mas foi isso mesmo que aconteceu. Você me ajudou, eu tive os meus insights através da sua ajuda, claro, e eu vou, eh, seguir essa conversa, né, e vou começar a pensar que do que que eu vou falar, mas eu vou falar com ele sobre o que co eu falei agora com você e muito obrigada, né, por ter me ouvido e por ter me aconselhado.
Ah, que Eu que agradeço você ter se aberto comigo, não é, ter compartilhado, eh, as suas ideias e boa sorte, eu tô torcendo por você. Tomara que você consiga aí da receber o sim do seu marido.
Ai, obrigada, viu, tomara mesmo. Até mais.
Até.